Aí, homem, entendi, entendi, ela quer entendi, em relação aos homens.
Entendeu? É, ela faz muito com amigos homens. Eh, eh, e eu não tenho interesse romântico nesses ami até alguns são gays, sabe, zero interesse romântico nesses homens. Mas
Aham. Mas ela que é possessiva em relação a eles, né, pode ser, é uma forma de se sentir às vezes tem a ver por trás é o lado psicológico, não vou ficar pscicologizando a tuas amigas, mas, assim, as pessoas são inseguras, às vezes, elas não mostram isso, a fachada delas é boa, às vezes, a autoestima elevada, mas por trás tem uma insegurança correndo solta, sabe. Medo de ser deixada de lado, por exemplo. Mesmo que ele seja gay, entendeu, o amigo, que ele, sabe, que e ele não vão eles não vão namorar, por uma opção, mas o fato dela
É! Total. É. É. É. Princi Sim. Não, é uma validação masculina que ela precisa elas precisam.
Isso ela precisa de ter talvez ido, hã, como é que a gente chama, seguidores, de ter pessoas que a admirem, medo de perder de ser a pessoa principal, entendeu, assim, da estrela.
<chuckles> Isso, aí que você chegou no ponto, ela que é o seu centro. Eu posso ser a acompanhante dela que interage legal com os amigos dela, mas eu ela tem que ser o meu centro e o centro deles. Se a gente faz essa conexão eu-eles não pode ter, porque ela tem que passar por ela. E
Isso. Isso. Uhum. Não, não pode. Claro, tu tá quebrando aí um um uma coisa mental que ela tem a respeito disso, sabe. Então, é interessante isso, é a forma como tu lida com a pessoa. Agora por outro lado, ela começa com picuinha contigo? Faz larga veneno?
É. Come Aí, sabe o que ela começa a fazer? Isso não é essa, todas, que é impressionante que eu encontro sempre esse tipo de mulher, não sei o eu tenho que aprender, mas eu queria que você me ajudasse então. Ela começa a fazer assim: fazer comentários depreciativos meus.
Uhum. Uhum. Tá. Ah, meu Deus, sério?
É. "A lá, ah, mas você", por exemplo, olha esse comentário, que é muito feminino, eu estava andando, estava com ela, eh, <clicks tongue> ela soube que enfim eu conversei com esse amigo, não falou nada, porque tudo isso nunca é dito diretamente, ela nunca vai virar e falar: "Eu não quero que você saia com ele ele é meu amigo", jamais ela vai falar isso, porque ninguém fala nada direto. Mas ela ficou mordida, e aí a gente foi fazer uma caminhada com uma 3º amiga, elas tiraram a camiseta, e estava sol, aí eu falei: "Nossa, eu não vou tirar a minha camiseta, porque eu não passei protetor", eu detesto ficar com essas marcas, sabe, no braço, de camiseta e a parte branca. Aí, a outra menina riu, e ela virou para mim e falou assim: "Ninguém olha você, por que que você está se preocupando com isso? Ninguém te vê."
Uhum. Entendi, entendi. Uhum. Sei.